जी, बिल्कुल, बिल्कुल, सही कहा आपने। मुझे लगता है कि बदलाव की तो बहुत ज़रूरत है, और हमें दोनों ही शिक्षाओं का अ, उपयोग करना चाहिए कहीं न कहीं। आप बिल्कुल क्लासरूम में भी आप ऑनलाइन के ज़रिए समझा सकते हैं कुछ चीज़ें जो कि मान लीजिए कि शिक्षित को बहुत अच्छे से नहीं आती, वो ऑनलाइन के ज़रिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है, कहीं न कहीं, ज़रूरत है कि हम अ, दोनों शिक्षाओं को ए का इस्तेमाल करें, क्योंकि देखिए अ, ज़माना तो बढ़ता ही जा रहा है। तो ऑनलाइन ज़माना है, तो क्यों हम ऑनलाइन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें अ, शिक्षा में भी? तो मेरा तो ये मानना है।
हुँ, जी, जी। जी, जी। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल।